Yani ım düşündüğüm zaman bireysel sporlara biraz daha çekiliyorum ama t takım sporları sporlarından daha çok, eee, keyif aldığımı düşünüyorum. Emin değilim. Ara arada bırakıcı bir etkisi var. Hani o, eee, nasıl derler yarışma ruhu biraz daha böyle, eee, sen ne yaptın, ben ne yaptım hani skor tutma ya da, işte, bilmiyorum. Orada böyle bir, eee, dost dövüşü olur ya, hani o şekilde.
Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı.